ครับ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษา แล้วก็ขอคำแนะนำหน่อยครับ คือตอนเนี้ยรู้สึกว่า อ่า มีอาการที่จะ เบิร์นเอาต์ แล้วก็เบื่อหน่ายมากเลยครับ รู้สึกเหมือนคนกำลังหมดไฟ แล้วก็ขาดแรงจูงใจที่จะออกกำลังกายหน่อยครับ เพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเริ่มออกกำลังกายมาได้สักพักหนึ่ง แล้วทีนี้คือมัน อ่า ยังทำท่าเดิมวน ๆ ซ้ำ ๆ เนี่ยครับ อย่างเช่น ไปวิ่งที่ อ่า สวนสาธารณะก็คือไปวิ่งที่สวนสาธารณะ ไปยิมก็คือไปยิมแค่นั้นครับ หรือเล่นแค่ อ่า 2 กีฬาหรือว่า 2 ประเภทการออกกำลังกายครับ ก็เลยแบบ เอ๊ ยิ่งเราทำแบบนี้ต่อไปนะ เดี๋ยวมันจะทำให้รู้สึกว่าเกิดแบบเหมือนกับคนย้ำทิพย์ ย้ำคิดย้ำทำไปเสียทีเดียวครับ ก็เลยอยากจะหาแรงบันดาลใจให้แบบทำอะไรก็ได้ แบบรู้สึกว่าตัวเองมีไฟที่จะมาออกกำลังกายอีกทีหนึ่งครับ อย่างเช่นพวก อ่า อาจจะไปพบปะสังสรรค์กับคนอื่น อะไรงี้ครับ ทำให้ตัวเองแบบรู้คุณค่า หรือว่าความหมายในชีวิตมากขึ้นว่า เราออกกำลังกายไปเพื่ออะไรครับ แต่ว่าอันนั้นก็แค่ความคิด แล้วก็ยังไม่เคยปฏิบัติทำแค่นั้นเองครับ แล้วก็ยังไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนว่า รายละเอียดข้างในของกิจกรรมแบบเนี้ยเราจะทำจริง ๆ เหรอ ถ้าเราไม่ทำอะเราอยู่เฉย ๆ ได้ไหม สึ นะครับ ก็คิดไปต่าง ๆ นานาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับว่า ถ้าอยากจะมีไฟในการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง พอจะมีวิธีไหนบ้างไหมครับ?
ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม อืม อา มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับว่า เราอาจจะทำทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิม เป็นท่าเดิม ๆ เล่นแบบเดิม กิจวัตรแบบเดิม มันเลยรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นงาน มันเหมือนเป็น routine ที่เราต้องมาทำ เราก็แค่ทำไป แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่า มันทำเพราะว่าสุขภาพเราจริง ๆ หรือว่าเพราะต้อง เรา ต้องการดูแลสุขภาพจริง ๆ หรืออะไรแบบนี้ มันก็เลยกลายเป็นว่า เหมือน ส แบบในความคิดคุณเนาะ มันอาจจะแบบแค่ประมาณว่า กลายเป็นสิ่งที่เราต้องทำเฉย ๆ อะ เราแค่ต้องทำ แต่เราก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือชอบมัน อะไรแบบเนี้ย แค่ต้องทำ เพราะว่ามันชินกับการที่มันต้องทำ อะไรแบบนั้นแล้วเนาะ ทีเนี้ยครับผม อย่างที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่อะครับว่า หรือจะออกไปหาแบบว่าเป็นกิจกรรมที่มันสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนดี ถ้าอย่างงั้นผม ข อาจจะแนะนำเป็นแบบกีฬาที่มันเป็นแบบหมู่ไหม? แบบใช้คนหมู่มากเล่น อย่างเช่น ฟุตบอล อย่างเงี้ย ที่ผู้ชายชื่นชอบ หรือจะเป็นแบดมินตันดีไหม? อะไรแบบเนี้ยครับผม หรือถ้ามีเพื่อนที่แบบว่าไม่ชอบ 2 กีฬานี้เลย อาจจะหาแนวอื่น ๆ หรืออย่างจะเป็นเต้นแอโรบิก อะไรแบบเนี้ยครับผม ถ้าสมมติว่า ในสวนสาธารณะเรามีเต้น อันเนี้ยเคยแบบว่าได้มีลองพูดคุย หรือว่านัดเพื่อพบปะเพื่อน ๆ เนี่ยที่จะไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ บ้างไหมครับ?
อืม อืม อืม อืม อ๋อ ก็มีครับมี มันก็จะมีเพื่อนแก๊งเก่า คือเพื่อนสมัยเรียนนะครับว่า เขาก็ชวนไปเตะบอล หรือว่าไปเล่นบาส เงี้ยครับ ไปเล่นวอลเลย์บอลงี้ครับ คือก็มีการชวนอยู่ครับ แต่ว่าตอนเนี้ยคือผม ผมก็ออกกำลังกายอยู่ 2 อย่าง ก็คือออกกำลังกายในยิม แล้วก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะกันน่ะครับ พอเวลามีคนชวน อย่างเงี้ย คือผมก็ปฏิเสธเขาไปเลยนะ เพราะว่าก็บอกเขา เขาไปครับว่า เออ ตอนนี้คืออยู่ อยู่ฟิตเนสอยู่ อยู่ยิมอยู่อะครับ ก็คือออกกำลังกายแบบนี้อยู่ ก็เลยยังไม่อยากไปทำกิจกรรมแบบนั้นนะครับ ซึ่งคือตอนแรกผมปฏิเสธไอ้คำเชิญของเขา เพราะว่ายังอาจจะมีไฟ อาจจะรู้สึกว่าสนุกกับการออกกำลังกายอยู่ในยิมอยู่ครับ ก็เลยไม่ได้คิดถึงระยะยาวว่า โอเค วันหนึ่งถ้าเราเบื่อขึ้นมาเงี้ย อาจจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเล่นกับเขาดูนะ พอมาถึงช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นจริง ๆ แล้วเราก็ไม่ได้ไปกับเขานานแล้วมันก็เลยมีคำถามอยู่ในใจว่า เอ๊ะ เราจะไปไอ้เล่นกีฬาแบบนั้นกับเพื่อน ๆ อีกไหม หรือว่าเขาไม่ ไม่อยากชวนเราแล้วเงี้ย หรือว่าเขามีทีมดี ๆ แล้ว พอเราเป็นคนใหม่เข้าไปเราจะเล่นได้ดีหรือเปล่า อย่างเราจะ เอ่อ เป็นตัวจริงในสนาม หรือว่าเป็นแค่ตัวสำรองแค่นั้นเองครับ ก็ยังคิดไปต่าง ๆ นานาครับ ซึ่งผมก็ไม่กล้านะที่จะลองไปขอคำปรึกษา หรือว่าขอไปเล่นกับพวกเขา ถ้าแบบพอจะมีแบบคำแนะนำ หรือวิธีที่จะขอเข้าร่วมการออกกำลังกาย หรือไปเล่นฟุตบอล หรือไปเล่น อ่า บาส วอลเลย์บอล ยังงี้กับเพื่อน คือเราควรจะทำยังไงดีอะครับ?
อืม อา ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม อืม อา ครับผม อืม ครับผม อืม ครับผม โอ้ ผมอาจจะ ถ้าผมแนะนำนะ ผมอาจจะแนะนำว่า เราลองพูดไปตรง ๆ ไปเลยครับว่า เออ ตอนเนี้ย อาจจะไม่ต้องบอกนะเหตุผลเราว่า เออ เรารู้สึกเบื่อจากการออกกำลังกายแบบเดิม อันเนี้ยอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ครับ แต่ว่าให้ ถ้าเรายังติดต่อกับเพื่อนกลุ่มนี้อยู่เนาะ ยังแบบมีการพูดคุยกันอยู่ประจำ อย่างเงี้ย เราถามเขาไปเลยก็ได้ครับ ในกลุ่มอะครับว่า เออ เดี๋ยวจะมีนัดไปเล่นบอล หรือเล่นบาส หรือเล่นวอลเลย์บอลกันน่ะ อีกทีช่วงไหน ตอนไหน อะไรยังไง แบบว่า เออ เราสนใจ ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า เราน่าจะพอแบ่งเวลามาทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยได้แล้ว ดังนั้นน่ะ ถ้า เราถามไปเลยครับ แล้วเดี๋ยวเพื่อนน่ะก็ "เฮ้ย มาสิ ยินดี มา ๆ ๆ ๆ คนน่าจะมีให้เล่นได้อยู่" อะไรแบบเนี้ยครับผม ยังไงเพื่อนก็น่าจะหาให้เราแบบว่า เออ น่าจะแบบยินดี แล้วรู้สึกว่า "เออ มาสิ มา ๆ เดี๋ยวเราหา ร หาทีม หาที่ว่าง หาอะไรเล่นให้" หรือถ้าไม่มีจริง ๆ อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานก็ได้ครับ เราแบบว่าหาคนที่เราสนิทสัก 3-4 คนก็ได้ แล้วก็ชวนกันไปทำกิจกรรมก็ได้ครับ อย่างแบดมินตัน อย่างเงี้ย ถ้าเราได้เล่น โอเค ก็อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ในที่ทำงาน ไม่ต้องเป็นเพื่อนกลุ่มเดิมก็ได้ ลอง ลองแบบชวน ๆ กันดูว่า พี่ ๆ เราไปเล่นกิจกรรมแบบ ไปทำกิจกรรมร่วมกันหน่อยไหม ผม ตอนเนี้ยผมอยากตีแบดมากเลย ลองนัดแล้วแบบหาเวลากันดูไหมพี่ว่า เราแบบ เออ พอจะไปกันช่วงไหนได้บ้าง อะไรแบบเนี้ยครับผม เราแค่พูด ๆ เกริ่น ๆ ไปก่อน ถ้าอันไหนที่มันสามารถไปเข้าร่วมได้ เราก็แค่ไปเข้าร่วมเลย แต่ถ้าอันไหนที่ไม่มีคนพร้อม หรืออะไรยังไง เวลาไม่ตรงกัน เราก็ตัดตรงนั้นไปก่อนครับ ก็เดี๋ยวไว้เรานัดกันอีกรอบหนึ่ง อะไรแบบนี้ เอาตรงที่มีคำตอบให้เราแล้วชัดเจน แบบนั้น แล้วเราก็ไปเข้าร่วมดีกว่าครับ
<clears throat> อืม อืม อืม อืม อืม ครับ ก็ใช่แล้วเลยเนาะ คือบางครั้งคือถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเขาได้ เราก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มเนาะ อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเก่าเงี้ย ก็ลองชวนเขาดู อย่างชวนเขาไปตีแบด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดูง่าย ๆ เลยนะ หรือว่าไปเล่นเปตอง ผมว่ามันก็ดูน่าสนุกดีเหมือนกันครับ แต่ว่าเนาะก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าเหมือนกัน เพราะว่าเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ เงี้ย แต่ถ้าวันหนึ่งผมได้เข้าไปเตะบอลอีก กับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย แล้วปรากฏว่ามันเล่นไม่ดีเท่ากับสมัยก่อนเนี่ย คือมันก็จะรู้สึกผิดเนาะ คือผมก็ยังคิดในใจว่า เราจะไปเล่นดีไหม? หรือว่าเราจะไปชวนเพื่อนที่ทำงานมาดีแบด กีฬะ กีฬาแบบง่าย ๆ แทน ไม่ต้องแบบ เออ ไป เอ่อ สุงสิง หรือว่า อา ไปแบบ ยังไงอะ ขอเข้าร่วมกับเขาแบบเล่นกีฬาพวกแบบใช้ทีมเยอะ ๆ อย่างงั้นครับ อาจจะต้องขอคำแนะนำในส่วนนี้ด้วยนะครับ
ใช่ อา ครับผม อืม ครับผม อืม อา ครับผม อา ได้ครับผม จริง ๆ แล้วผมคิดว่านะ ในส่วนตรงเนี้ยอาจจะแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วกันว่า ถ้าอย่างงั้นอะครับ ไม่เป็นไร ผมอะยังไม่อยากให้คุณน่ะคิดไปก่อนล่วงหน้าว่า ตัวเองจะเล่นแย่หรือเล่นไม่ดี หรือว่าทำได้ดีมาก ๆ อะไรแบบนั้น เพราะว่ามันคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลย ไม่อยากให้เราไปคิดลบจนมันไม่มีพลังงาน ในการที่จะไปทำให้มันออกมาแบบได้ดี ได้ตามที่เราต้องการ อะไรแบบเนี้ยครับ จริง ๆ อะ โอเค มัน มันก็ถูกนะครับที่คุณคิดว่า เราไม่ได้เล่นมานานแล้ว มันก็อาจจะมีแบบฝีมือมันตกบ้าง หรือว่ามันดร็อปลงไปบ้าง อันนี้ อันเนี้ยอะก็เป็นเรื่องจริง มันก็โอเค เข้าใจได้ แต่ว่าก็ไม่อยากให้เราไปคิดลบกับตัวเองอะครับว่า ถ้าเราเล่นไม่ดี แล้วมันจะทำให้เพื่อนรู้สึกแย่ไปไหม เราอาจจะพูดความรู้สึกตรงเนี้ย ตรง ๆ กับเพื่อนที่เราขอเข้าร่วมด้วยก็ได้ครับว่า เฮ้ย เราอะไม่ได้เล่นนานแล้วนะ แต่เราอยากจะทำกิจกรรมตรงนี้มาก ๆ เลย แต่ว่าถ้ามันเกิดเล่นออกมาแล้วไม่ดีอะ เราขอโทษไว้ก่อนเลยนะ มัน มันอาจจะแบบอย่างงั้น แบบว่า เออ อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเล่นไม่ ได้ไม่เต็มที่ เพราะว่าเราห่างหายมานาน เราต้องขอโทษไว้ก่อนจริง ๆ อะไรแบบเนี้ยครับผม บอกให้เพื่อนได้รับทราบไว้ก่อนก็ได้ แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไม่อยากให้เราอะมาคิดลบกับตัวเองก่อน อยากให้ทำพอเราได้เล่น ได้อะไรจริง ๆ แล้วเนี่ย เล่นให้เต็มที่ ทำให้มันเต็มที่ เล่นให้มันสนุกแบบนั้นดีกว่าครับ เหมือนกับที่เราอะคิดถึงในบรรยากาศเก่า ๆ ที่เราได้เคยทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม อืม ครับ ก็จะลองดูเนาะ คือพยายามที่จะไม่คิดลบ หรือว่าไม่คิดไปก่อนว่า ถ้าเผื่อเราเล่นไม่ดีนี่ มันจะเป็นยังไง ก็พยายามที่จะ เออ เดี๋ยวจะขอเขาไปเล่นก่อนเนาะว่า โอเค ถึงผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ตาม แต่ว่าก็จะลอง เอ่อ เลว ลองเล่นดูครับ เพราะว่าการพิสูจน์นี่ คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเห็นข้อเท็จจริงเนาะ ซึ่งผมก็ขอบคุณมากเลย ที่ให้คำแนะนำในส่วนนี้ครับ แต่ถัดมาเนาะ ก็ยังมีเรื่อง เอ่อ กังวลใจอยู่เลยว่า ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องเพื่อนที่ทำงานนี่ คือถ้าเราชวนเขาอย่างมาตีแบด อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เขาฟัง อย่างเช่น อ่า อา ตอนนี้ออกกำลังกายมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะ ก็เป็นการออกกำลังกายที่ยิม อย่างเงี้ย เอ่อ แล้ว ร รู้สึกว่ามันเบื่อ ก็เลยชวนพี่นี่แหละออกมาตีแบด อย่างเงี้ยครับ เราควรจะเล่าไปอย่างงั้นไหม? หรือว่าเราก็ควรจะสนทนาเรื่องอื่นไปแทนน่ะครับ? เพราะว่าบางทีการออกกำลังกายเนาะ ก็ เขาก็อาจจะถามเรานะครับว่า "เออ เป็นมายังไงบ้าง ตอนนี้ทำ ทำงานแบบโอเคไหม หรือว่าเรามีเรื่องที่จะ เอ่อ ไม่สบายใจหรือเปล่า ล เล่าให้พี่ฟังก็ได้นะอย่างงี้" ผมควรจะเล่าเหตุการณ์แบบไหนให้เขาฟัง เรื่องรู้สึกเบื่อหน่ายแบบหมดไฟดีไหม? หรือว่าเล่าเรื่องที่ทำงานดี? ในระหว่างที่เราออกกำลังกายร่วมกันน่ะครับ อืม
อืม ครับผม ใช่ ครับผม ครับผม อืม ครับผม อา อืม อา ครับผม อา จริง ๆ ตรงเนี้ย อาจจะต้องดูที่ความสนิทสนมก็ได้ครับว่า เราสนิทกันมากน้อยเพียงไหน เพราะว่าจริง ๆ แล้ว มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เรารู้จักในวงสังคมเนาะ ที่แบบว่าอยากจะรับรู้ชีวิตของเราแบบในด้านลึก ๆ มาก แต่ถ้าสมมติว่า เขาคนเนี้ยสนิทกับเรา แล้วเขาได้แบบว่าแสดงความห่วงใยอะเนาะ อา ใช้คำนี้ดีกว่า แสดงความห่วงใยเรามา ถามเราว่า ถามเรามาว่า "เออ เป็นยังไงบ้างช่วงนี้" เราอาจจะเล่าให้เขาฟังก็ได้ครับแบบ เออ พี่ ผมรู้สึกว่า ผมตอนเนี้ยอะ ผมไปออกกำลังกายอะ ผมก็ออกกำลังกายนะ แต่ผมรู้สึกมันทำแล้วก็ ก็เป็นแค่สิ่งที่ต้องทำในชีวิต ในแต่ละวันมากกว่า มันไม่ได้รู้สึกว่า เออ แบบเราจะให้แรงบันดาลใจ หรือว่าหาคุณค่ากับมันได้เลย ผมเริ่มเบื่อ ๆ แล้ว แต่ว่าผมก็ยังต้องไปออก อะไรแบบเนี้ยครับ อาจจะเป็นการระบายให้เขา ให้เขาฟัง แล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าความสนิทของเรามันไอ้นี่มากพออะครับ เราก็อาจจะแบบว่า เอ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ผมจะไปหากิจกรรมอะไรทำดี เรา 2 คนลองหากิจกรรมเล่นกีฬาด้วยกันดีไหมพี่ อะไรแบบเนี้ยครับผม ชวนเขาไปเลยก็ได้ตรง ๆ ไปเลยว่า เออ ถ้าอย่างงั้นเรามาลองหาเพื่อนตีแบดด้วยกันดีไหม หรือว่ามาเล่นเปตองด้วยกันดีไหม ผมได้เปลี่ยนกิจกรรมเล่นด้วย อะไรแบบเนี้ย แล้วผมก็ได้ใช้เวลากับคนที่ออฟฟิศเพิ่มขึ้น อะไรแบบเนี้ยครับผม ถ้าสนิทกันมากพอ ผมก็คิดว่าระบายให้เขาฟังได้ บ่นให้เขาฟังได้นิด ๆ หน่อย ๆ ครับผม
อืม อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยเนาะ ก็จะลองเอาไปปรับใช้ดูครับ เพราะว่าบางทีน่ะ ก็รู้สึกว่าตัวเองหมดไฟ แล้วก็ขาดแรงจูงใจมากเกินไป จนต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งครับ แล้วการไปหาเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่า หรือว่า อ่า พี่ที่ทำงาน อย่างเงี้ย คือมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้เรามีแรงจูงใจนะครับ คือบางครั้งเราอาจจะไปชวนเขา หรือเขาก็ต้องมาชวนเราบ้างแหละ เพราะว่าเราบางคนไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาทั่วไปได้คนเดียวเนาะ อย่างกีฬาฟุตบอล หรือว่าเป็นกีฬาตีแบด อย่างเงี้ย ก็ต้องช่วยเหลือกันไป ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ให้คัดมาดี ขอบคุณครับ
อืม อา ครับ อา ใช่ ใช่ ใช่ ครับผม ยินดีมาก ๆ แล้วก็ขอให้มีพลังเร็ว ๆ นี้นะครับ สวัสดีครับ